تمام، يعني أنتِ اللحمة لأ عاديّة خالص، لكن الفراخ هي اللي بتتغِسل بالمنظر ده.
لأ اللحمة عادي، الفراخ ب بيبقى يوم صعب جدًا يعني مو جايبة فراخ إن أنا هاقعُد اليوم كلّه في المطبخ أغسلها 3، 4، 5، ساعات، واشيل واحُط، واشيل واحُط.
طب خلّيني أسألِك العكس بقى، إيه الطبخة اللي أنتِ عملتيها، وفَشلت معاكِ فَشل ذَريع، وكانت لو أكتر من واحدة ياريت تحكي لي؟
آه <laughs> طب بلاش فضايح بقى، بُص يعني أكلة بشِعة صراحة عملتها مَرّة واحدة في حياتي، وأعتقد إن أنا مش هاعملها تاني، هو بُص الكوارِع والحاجات دي أنا ما باكلهاش أبدًا، الكِرشة والكوارِع دُول أنا ما باكلهمش نهائي، آكُل فتّة، في العيد، إنما الكوارِع والحاجات اللي هي التانية دي إستحالة، فجوزي بيحبهم جدًا وإحنا مسافرين برّه مصر، وجايين له وصاية بقى، آه فجايين له وصاية بقى وأنا، طب مين اللي هيعملهم؟ مامته اللي كانت بتعملهم له أنا ما عُمري هو بياكلهم برّه، نِفْسه فيهم قُلت له لأ عليّا بقى أنا هاوجّب معاك فيها واوعى هتشوف اللي عُمر وأنا أصلًا حاسّة إني هارجّع، يعني عارف إحساس إن أنا ماسكة الكوارِع في ايديّا دي، ماسكة نَفْسي، فلَكَ أن تتخيّل بقى وأنا باعمل الكوا أنا عايزة أقول لك أنا غَسلت الكوارِع دي بطحينة، عشان كنت عشان ريحة الطحينة تبقى نفّاذة ما ابقاش شامّاها.
<giggles> تمام. كويس. آه. تمام. عايشين برّا تمام. امم. آه. تمام. آه. <giggles> بس ماسكَه نفْسِك. <giggles> إيه ده؟ دي آه، طيب، أنا أ أنا فعلًا غريبة بالنسبة لي طحينة، ولسّه الطحينة ماشي، تمام غسلتيها بالطحينة.
تخيّل، لأ ما هو بُص هو كان <giggles> آه، لأ، لأ، لا والله غسلتها فعلًا، بدقيق بقى وخَل ومش عارفة إيه وبعدين أشمّها ألاقي ريحتها مش عاجباني أقُوم حاطّة تاني طحينة عليها و وبُص كلّ حاجة حطّيتها عليها عشان تت الريحة تِهدا شويّة عشان اعرف أتعامل معاها يعني. وقعدت بقى مِسكت اليوتيوب بقى، واشوف الناس بقى وهُم عمّالين يقولوا بقى، و وادعي على نفْسي بقى، <chuckles> أنا أنا إيه اللي خلّاني أقول له موافقة؟ يا ريتني ما وافقت <chuckles> وعملتها.
تمام، تمام. اهم. <laughs> لأ أنا عايزِك تحكي لي بالضبط إيه اللي حصل، يعني أنتِ عملتِ أنا وصلت معاكِ للطحينة، تمام بعد الطحينة؟
لأ أ غسلتها و لأ صعبة أوي ي بجد صعبة أوي، يعني أنت مش متخيّل عاملة إزاي إنَّك أنت بقى تقعُد تغسِل وبعدين بتتسِلق بقى 5، 6 ساعات، تسلُقها وبعدين يقول لك شيليها خالص من المَيّة وبعدين إرمي المَيّة، وبعد كده اسلُقيها تاني، وارمي المَيّة عشان بتنزّل آه والله العظيم، وبعد كده بقى آخر مَرّة تتسِلق بقى زي الفراخ، ي بس تكون هي نزّلِت بقى الروايح والحاجات المُقزّزة اللي فيها دي، عشان ت وطبعًا هو بيبقى مقطّعها slice كده ف عايزة أقول لك أنا عملتها، وكان جوزي ما عشان أنا ما باكلهاش فكان جايب اصحابه
ماشي. إيه ده معقولة! تمام.
انبهروا، مش مصدّقين إن أول مَرّة في حياتي اعملها، عَملت طاجن ال الكوارِع اللي أنا عملته ده، <chuckles> مع إني أول مرّة في حياتي.
تمام. أ إنبهروا بإيه؟ إيه ده، يعني ده طِلع كويس!